จริงครับผม และนอกเหนือจากการผ่านความยากลำบากนะครับ อันนี้เป็นอีก สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดเลย คือการปรับตัวครับผม ถ้าไม่รู้จักปรับตัวเข้าหากัน ต่อให้ผ่านความยากลำบากมาแค่ไหน สุดท้ายมันก็ต้องแยกทางกันอยู่ดีอะคุณ เพราะฉะนั้นน่ะในเรื่องของความรัก ในเรื่องของครอบครัวเนี่ย ผมมองว่าเป็นสิ่งที่คน 2 คนเนี่ยต้องปรับตัวเข้าหากันตลอดเวลา เพราะว่าในช่วงเวลาหนึ่ง อ่า ในช่วงเวลาที่เราเป็นผู้ใหญ่กับช่วงเวลาที่เราเป็นเด็กเนี่ย เหตุการณ์เราอาจจะเจอเหตุการณ์เดียวกัน แต่วิธีการแก้ปัญหาก็ยังต่างกันเลย เพราะฉะนั้นผมหยุดมองว่า ความรักมันคือการเรียนรู้ครับผม แล้วก็ต้องเรียนรู้กันตลอดไป อย่างเงี้ยครับ
ครับ อือ ครับ ครับ ถูกต้อง ครับ อืม ถูกต้อง ซึ่ง ซึ่ง ซึ่งมันก็ถูกต้องครับ เพราะว่าแต่ละวันที่ผ่านไปเนี่ย
อืม
เราเนี่ยพบเจอเหตุการณ์ต่าง ๆ ไม่เหมือนกัน ใช่ไหมครับ บางทีคนรักของเรากลับมาจากที่ทำงานอาจจะเครียดเรื่องหนึ่ง เราก็ต้องให้กำลังใจ เราเครียดเขาก็ต้องให้กำลังใจ
ใช่ครับ ใช่ครับ ใช่ ใช่ครับผม ถูกต้องเลยครับ อืม
ไม่งั้นก็เท่ากับว่าครอบครัวมันก็จะย่ำอยู่กับที่ แล้วก็ไม่ได้รับ เขาเรียกว่าอะไร แอ็กทิฟซึ่งกันและกัน ใช่ไหม เวลามีวันสำคัญก็อาจจะเซอร์ไพรส์กันบ้างเนาะคุณ เป็นเวลาดี ๆ ให้แก่กันเป็นสีสันในครอบครัว คุณ คุณเซอร์ไพรส์แฟนล่าสุดเมื่อไรครับเนี่ย?
ครับผม ใช่ครับผม อา อ่า จริง ๆ เรื่องเซอร์ไพรส์ล่าสุดเมื่อกี้เลยครับผม
อ๋อ ยังไงครับ?
ก็ ก็คือลุกขึ้นไป ทอด อ่า ทำอาหารให้ทานครับผม แต่ว่าปกติผมจะเป็นคนที่ไม่ทำแซนด์วิช แต่ว่าบังเอิญผมเอา ซ ซอส อ่า Thousand Island มาจาก อา ผมไปได้ Thousand Island มาจาก ได้มาฟรีแล้วกัน ผมก็เลยเอามาเก็บไว้ในตู้เย็น แล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรกับมัน สักครู่ก็เลยเพิ่งออกไปเซเว่น แล้วก็ซื้อแฮม ซื้อขนมปัง ซื้ออะไรเงี้ย เบสิกเลย ก็ทา Thousand Island วางโบโลน่า จบแล้วครับกลายเป็นแซนด์วิช แล้วหั่น หั่นตามสามเหลี่ยมเนาะ
อืม ครับ อืม Thousand Island ครับ อือ ครับ อือ ครับ ครับ อา ครับ โอ้
อา เรียบร้อยครับผม อร่อยครับ แค่นี้เลย อร่อยเลย จริงครับ อือ
อ่า แน่นอนครับ มัน มันเป็น อาหารที่เกิดจากความตั้งใจที่เราแบบทำให้เนาะ ก็เซอร์ไพรส์อยู่สำหรับผมนะ
อืม ใช่ ใช่ครับผม
อา อย่างผมเนี่ยผม อ๋อ อืม เอ่อ เมื่อ เมื่อวานน่ะครับของผมเซอร์ไพรส์แฟนครับ คือ คือแฟนเนี่ยเขา เขาอยู่ข้างนอกกำลังจะไปเข้าห้องน้ำ ผมอะอยู่ในห้องน้ำ พอผมออกมาปุ๊บ แล้วเขาไปเข้าต่อเนี่ย เขาร้องดี แบบเหมือนคนตกใจเลยครับ ผมก็นึกว่าอะไร เซอร์ไพรส์เลย คือผม ผมลืม ลืมกดชักโครกครับ
แล้วของคุณอะครับ ล่าสุดเมื่อไหร่? อืม อา ครับผม อืม อืม ครับผม อา เขาเป็นอะไรครับ? อ๋อ ครับผม ก็ถือว่าเป็นเทคนิคที่ดีนะครับผม เพราะว่าความเซอร์ไพรส์นี่ก็มีได้ ได้หลากหลายมุมนะครับเนี่ย
มา อา อันนี้ผมกำลังจะสื่อให้คุณรู้ว่าจริง ๆ แล้วเนี่ย พอคนเรามันไม่ใช่แฟนกันอย่างเดียว พอมาอยู่ด้วยกัน 24 ชั่วโมงเป็นครอบครัวกันแล้วเนี่ย ไอ้เรื่องพวกเนี้ยมันจะเป็นเรื่องที่แบบ ถ้ายอมรับกันได้ในความผิดพลาดของกันและกันเนี่ย มันก็จะทำให้ครอบครัวเนี่ยอยู่ได้ยืนยาวมากขึ้น คือผมจะสื่อแบบนี้
อืม ครับผม อืม